Ну вот, у меня такая, конечно, неприятная ситуация, которая длится достаточно долгое время, и мне кажется, она уже выходит из-под контроля. <chuckles>
Да, ни ничего себе! Ну, расскажи, пожалуйста, поделись, что за ситуация?
<clicks tongue> Вот у меня, м, а, мои родители, они, эм, так скажем, злоупотребляют моей добротой и всё время дают мне, а, советы, а, а перед тем, как дать мне обязательно совет, они меня, критикуют, э, что бы я ни сделала, м, какое бы решение я ни приняла. Почему-то, ам, они, м, считают действительно важным, ам, э, сказать, а что не так в моём решении. И
Мгм. Что они думают? Это они, наверное, так пытаются принимать участие в твоей жизни.
Что ни Да, и конечно, я им благодарна за то, что они такие, э, участливые. Однако, м м, я уже взрослый человек и всё-таки, а, мне хочется, во-первых, самостоятельно принимать решения, а во-вторых, ну, я очень ожидаю от своих самых близких людей, а, слова поддержки, даже несмотря на то, что н на их взгляд, э, я сделала что-то не так.
Хм, что-то не так, да? Не по их, э, выбору. Скажи, а, а ты, в принципе, э, живёшь, э, с родителями или достаточно давно уже не с ними?
Я живу без ро ну, без родителей, я живу с семьей, с мужем, у меня есть дети. Но родителей я всегда держу в курсе, мы много общаемся и лично, и о онлайн, то есть через какую-то видео связь.
Мгм. Ага. То есть контакт вы тесный поддерживаете. А скажи, а вот такое отношение, да, родителей, а, оно с детства было, что вот они пытаются как-то, м, вот, э С твоей стороны это ощущается как контроль родительский или вот как что, или как такой вариант заботы, или как ты вообще ощущаешься изнутри?
Мне хочется думать, что всё-таки это какой-то контроль, а, м, точнее, что это не, м, контроль моей жизни, а всё-таки больше проявление заботы. Но вот, как я сказала, да, что <chuckles> ситуация выходит из-под контроля Да, вот, э э это всё-таки не та забота, которую я ожидаю от них. Э, а тем более, когда я какие-то такие важные решения принимаю или, м, совершаю какие-то поступки. Ну вот, например, м, мы недавно купили квартиру, и
Мгм. Заботы о безопасности, но <chuckles> Ага, да. О! Серьезный шаг! Так.
Это, да, серьезный. И это стоило нам огромных усилий. А, мало того, что нам нужно было заработать, э, о очень много работать, трудиться, чтобы заработать на, а, и первоначальным взнос
Ну конечно, да. Это <chuckles> Мгм.
да, и, э, сколько б было задержек на работе, сколько пропущено праздников, это п даже н н на 2 руках не пересчитать, а, а сколько потом стоило нам, а, то, чтобы нам одобрили эту ипотеку, чтобы мы нашли подходящий банк, чтобы мы нашли подходящую квартиру. И, м, это сложно сейчас, потому что, а, цена, она как-то не стоит на месте, и она всё время растет.
Мгм. Да, вот нет, чтобы снижаться, да? А вот всё время растет. А
Да. И, э, суть в том, что, э, да, они им не понравилась квартира, которую мы купили.
Да. Как отреагировали родители? Мгм.
И самое обидное то, что, э, м, мы же уже ничего изменить не можем, и вот эта их критика и в выражение их недовольства- это не тот случай, когда мы можем взять и переделать.
Легко что-то поменять, да. Мгм.
Да, поэтому и в вот, например, м, у меня мама зашла и говорит: "Ну, вот тут вот как-то темновато у вас. Можно было взять квартиру, а, на другой стороне здания. А в А что у вас такой маленький туалет? А почему у вас не 2 туалета? Это же неудобно, когда, а, 1 санузел на всю семью". Э, м, или там, м: "А а почему у вас такой неудачный район?" Что что?
Мгм, мгм. <laughs> Ну, понятно, до этого по каждому аспекту прошлась, да, и что-то там нашла, что покы покритиковать. Скажи, пожалуйста, де это действительно звучит очень не поддерживающе, и я понимаю, что это очень расстраивает. Ам, а вот, э, вы в принципе с ними советовались, а, принимая это решение, или, м, у вас позиция: поскольку это ваша семья, ваша квартира и ваше мнение имеет, э, значение в данном случае, а не их?
Да. Да. Да. Вот именно как раз таки потому, что мы сами покупали, мы сами зарабатывали, мы, э, не принимали никакого участия и не советовались вместе с родителями. Э, мы просто сказали им о том, что мы вот у нас есть такие планы, что мы могли бы, а, сейчас себе это позволить. И в в течение всего этого процесса я делилась со своими родителями всеми сложностями, препятс
Мгм. Да. Мгм. То есть они знают, да, чего вам это стоило?
В том-то и дело, да, что они действительно в курсе, они понимают, а, э, как нам, а, пришлось, э, понервничать, попереживать, потому что уже вот нашли мы подходящую квартиру, а банк, э, у нас, э, м, закапризничал, ему нужны были какие-то документы. И, э, человек, продавец, который продавал эту квартиру, он ждет, он нервничает, он хочет уже других покупателей найти, и всё э это, м, родители знали. И, м, мне очень удивительно, что, когда наконец-таки мы выстрадали, и столько мы шли к этой покупке, вместо того, чтобы вот мы порадовались, а, мы ощутили вот такое как разочарование и огорчение, потому что я надеялась, что они придут, увидят, скажут: "Здорово! Ну наконец-то! Молодцы!" Да, ам, вот такие вот замечания, э, колкие- они очень сильно расстраивают. И у меня уже такое чувство безнадеги, что, ну, что же это я всё уже н неправильно что ли делаю?
Мгм. Мгм. Да, да. Вы молодцы, вы осилили, да? Мгм. Ни да-да-да. Ой, очень понимаю, э, насколько это может, так сказать, подрезать крылья, да, вот такая реакция со стороны родителей. А вот скажи, ам, а в принципе, мама, э, с детства на м, вот так н реагировала на какие-то твои решения, которые ты принимала, может быть, самостоятельно? Вот давай туда, э, в детство, в подростковый возраст сходим: а, в какой кружок ты будешь ходить, в какой институт выберешь, даже какую одежду одевать,- э, вот у нее такие реакции были, это оттуда может быть еще, знаешь, привычка?
Мгм. В детстве действительно было очень много контроля, очень много навязываний с со стороны не только мамы, но и папы. Почему-то они хотели, чтобы я занималась именно, а, на пианино, а, а танцевать мне, зачем, мне не надо. Хотя мне очень нравилось, я обожала танцевать, я просто с таким удовольствием заглядывала в окошко, а, классов, где у девочек была хореография, но, э, мама всегда говорила: "Что это за дерготня руками и ногами? Она тебе совсем не пригодится". И я вот так вот покорно шла и, <grunts> скажем так, исполняла её волю. Вот это я сейчас уже понимаю, н но я же тогда была ребенок, и я настолько бес э,...прекословно верила тому, что мне говорили родители, и я была уверена, что они лучше знают, что они хотят мне добра. И, м, да, тяжеловато было как-то вот свое мнение выразить.
Мгм. <laughs> Конечно, тогда как ребенок, да, ты не могла как-то сопротивляться родителям. Но вот сейчас ты повзрослела в своих глазах, но вопрос, повзрослела ли ты в глазах мамы, да? И, э, не не та ли эта ситуация, когда они родили себе ребенка: "Чтобы он делал, а, то, что мы скажем"- неважно, сколько ему лет.
Я думаю, это очень похоже на то. И я вот не знаю, как теперь мне с этим жить, и как мне работать, и как мне объяснить ей, что: "Мама, я уже не девочка, пожалуйста, уважительно относись к моим решениям, даже если они тебе не нравятся". Вот если ты мне дашь какие-то в этом.
Знаешь, иногда бывает такая история, когда объяснить ч это человеку невозможно, да. А, и про приходится просто принять, да, какие-то вещи, м, что вот так- это реакция моей мамы, она уже сложившийся человек, да. И я вряд ли сумею их изменить. И если мне нужно какое-то принятие, возможно, я найду его в муже, подругах, э, каких-то других родственниках, но, к сожалению, не здесь.
То есть ты думаешь, если я какой-то разговор с ней заведу на эту тему, поделюсь своими чувствами, ты думаешь, всё-таки й мне не удастся ей, а, объяснить, э, что это, так скажем, по-хорошем
А ты пробовала уже разговаривать с ней на эту тему? Ведь, наверняка, это же, как ты говоришь, проблема-то давняя, да?
Т ты знаешь, я очень боюсь, я очень боюсь, что я испорчу отношения, и, но, м м мама отмахнется, а, скажет, что, э, либо скажет, что: "Ну, как же ты без советов такая непутевая проживешь", а, либо скажет, что "Такого всего не было". Вот у меня такой страх есть, и мне очень важно понять, если с ней разговаривать, то как это сделать, какие фразы подобрать.
Мгм. Мгм. Тогда, нет, попробовать, в любом случае, стоит, да, а вдруг получится. Но я бы советовала тебе вооружиться, знаешь, такой прям стратегией разговора. А, попробовать поговорить, да, о своих чувствах и, возможно, на вот это вот мамино возражение, а: "А как же ты проживешь без моих советов?"- а, приготовить какие-то контрвозражения. Ведь были же у тебя в жизни, а, победы и успехи, которых ты добилась сама, э, совершенно там без мамы.
Конечно, конечно.
Вот. И то есть, соответственно, э, чтобы предъявить их ей, сказать: "Мама, я справляюсь, а, от тебя я хочу просто т тепла, заботы, чтобы ты была здорова, да, чтоб ты была рядом".
Мне иногда кажется, что у неё есть такой страх, что у меня, м, э, что-то ш будет какой-то провал, или что у меня где-то что-то не получится, и она вот поэтому вот эти вот советы м Да.
Заранее, да? Соломку подстелить.
Мгм. А, ну
Ты знаешь, это, кстати, тоже, может быть, очень важно сказать: "Мама, может быть ты вот это делаешь" То есть не обвинять, да, а сказать: "Это вот ты, наверное, так заботишься, но вот, э, ты не бойся, да, <chuckles> у меня всё будет хорошо". <chuckles> Ага. Э это будет тоже очень ценно, мне кажется, в дискуссии.
Мгм. "Ты не бойся, у меня всё будет хорошо". Мне кажется, это замечательная фраза, и я в обязательно воспользуюсь, и мне кажется, это будет первое, что я скажу, потому что я всё-таки надеюсь, что у моей мамы <chuckles> доброе сердце, что она всё-таки не контролер. Обязательно попробую с ней поговорить. Спаси
<laughs> Здорово! Я тоже на это надеюсь, а, и очень, эм, м, желаю, чтобы этот разговор увенчался успехом, и, э, вы выстроили отношения, значит, здоровые с обеих сторон.
Спасибо.
Пока!